Eee, yani tabii ki. Hani, birazcık, böyle, yaşadığın şeyi aslında çok da güzel özetledin. Hani, böyle, daha çocukluk yaşlarından beri birazcık sevginin, eee, aslında bazı koşullara belki, hani, eee, bağlandığını -ya da, işte, en azından onayın diyelim, hani, sevgi değilse de eee, böyle, biraz, böyle, bir, eee, sıkı kurallar içinde zorlu bir ailede, hani, belki büyüdüğün içini, hani, sonrasında, işte, bir şekilde bağımsızlığını anladığım kadarıyla ilan etmişsin. Hani, erken, eee, bir zamanda ailenden ayrıldıktan sonra ayrı yaşıyordun ama şimdi de tekrardan belki annenin, hani, bu konuda, eee, bir, eee, şeyi olabilir. Eee, biraz, böyle, hani, <chuckles> çatışma yaratan bir, işte, görüşme isteği. Belki, hani, onun istediği gibi, eee, gitmiyor diye düşündüğü için. Eee, yani, bu noktada hakikaten bu şimdi zorlayıcı bir durum. Yani, baktığında, bir de uzun zamandır ailesinden aslında uzakta yaşayan birisi için de, eee, bu çatışmayı belki nasıl yöneteceğini bilemiyor olman da doğal. Yani, çünkü aynı evin içindeyken belki şu ya da bu şekilde, hani, eee, "Ya o deveyi güdüp ya o diyardan gitme" şeyinin içerisinde sen bir şekilde, hani, eee, diyardan gitmişsin ama şimdi yeni bir şey. Ya, dolayısıyla burada da bu çok kolay bir, eee, şey değil, denge değil hakikaten baktığında. Hani, burada seni en çok nereleri zorluyor? Birazcık böyle örneklendirirsen en çok neler üzerinden yaşanıyor? Belki birlikte bir başka bakış açısı buluruz.
I hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğ Hı hı. Kesinlik Hı hı. Evet. Aynen. Ya Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hıı. Ya Ş